อืม ๆ จริงครับ มันก็อย่างว่าเนาะ <chuckles> ก็ต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนด้วย บางทีเพื่อนเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ เอ่อ ต้องรู้จักการปรับแบบ เข้าหาว่าอย่างงั้น อย่างเมื่อก่อนนะมันแบบ ถ้าเป็นวัยรุ่นมันก็จะคุยกันอีกแบบ แต่พอโตขึ้นมันก็จะคุยกันอีกแบบหนึ่ง อะไรอย่างงี้ ความสัมพันธ์มันก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนไปครับ ผมมองว่าอย่างนั้นนะ
ใช่ ครับผม ถูกต้องครับผม ใช่เลยครับ ครับ เพราะว่าก็อย่าลืมว่าในส่วนเนี้ยครับผม ความสำคัญที่สุดก็คือว่า ความ คุยกันอย่างตรง ๆ นะครับผม ยอมรับความผิดพลาดซึ่งกันและกันนะครับผม อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับผม ก็ แล้วถ้าในส่วนของว่า ถ้าเกิดว่า
อือฮึ อืม ๆ ครับ ใช่ครับ
อ่า...บางทีนะครับ มี ก เพื่อนเรานะครับมี ก ความเครียด บางทีเราส่งรอยยิ้มให้ไปนะครับ อันเนี้ยมันก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ก็ ดีขึ้นด้วยนะครับ นะครับ ในความเป็นมิตรภาพของเรานะครับผม
อืม อือฮึ อืม จริงครับ บางที บางทีถ้าเพื่อนคนไหนแบบเงียบ ๆ หายไปนาน ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องเริ่มแบบเริ่มติดต่อเขาแล้วนะ เริ่มมีการโทรหาถามไถ่สารทุกข์สุกดิบแล้วเนี่ย เพราะของผมอะเคย เคยมีกรณีที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยนะ คือเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยแหละอยู่ดี ๆ มันกลายเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่แบบไม่รู้ตัวอะ อะไรอย่างเงี้ย คือ กว่าจะมารู้มันก็เป็น เป็นหนักแล้วอะ เออ ประมาณนั้น เพราะว่าช่วงนั้นน่ะก็คิดว่าแต่ละคน เอ๊ะ อาจจะคุยกับเพื่อนคนนี้อยู่หรือเปล่า จะติดต่อเพื่อนคนนี้อยู่มั้ง อะไรอย่างเงี้ย แต่พอมันหายไปนาน เออ ๆ ใช่ ๆ พอมันหายไปนานจนมาถามกันในกลุ่มอีกทีหนึ่งอะ เฮ้ย แบบ เออ นี่ก็ไม่ ก็ไม่ เออ ไม่มีใครติดต่อเลย กลายเป็นอย่างงี้ก็เลยตกใจ แล้วก็เลยรีบไปติดต่อ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบ แล้วก็ เออ ได้รู้ว่า เฮ้ย มันเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว อะไรอย่างงี้ ก็เลยแบบต้องรีบเข้าไปหา อะไรอย่างเงี้ย เออ
ผม ใช่ ๆ เราก็ต้องเป็นห่วงเขา ครับผม ครับ อืม ดะ ครับผมครับ อือฮึ ครับ ต่างคนต่างยังคิดอย่างงั้น ครับผม ไม่มีใครติดต่อ เลย อืม ครับผม ครับ
ใช่ แต่บางทีมันก็ต้องควรเช็กด้วยนะ อย่าง อย่างแบบ เออ เฮ้ย ใครติดต่อกันอยู่จริง ๆ ไหม ไม่ใช่ว่าคิดว่าติดต่อ <chuckles> เออ
ใช่ ครับผม
พอ พอรู้ก็ตกใจอยู่นะว่าแบบ เฮ้ย เขาเป็นไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอ สรุปจริง ๆ ก็คือเครียดเรื่องที่บ้าน เรื่องอะไรอย่างงี้มากกว่า อืม
อืม ครับผม ครับ

อืม สำหรับผมเหรอ? มันก็มีความหมายเยอะนะ คืออย่างไว้ใจกันมันคือไง? การเชื่อใจกันใช่เปล่าล่ะ? ก็คิดว่า เฮ้ย เรา เราสามารถพึ่งพาเขาได้ แล้วแบบเขาจะไม่โกหก อ อะไรเรา อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม แล้วก็
ครับผม ครับ ๆ อา
เอ่อ ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะ คือแบบเชื่อใจว่าเขา อย่างเช่น เรา เรา เราฝากวานเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสำคัญกับเรา เงี้ย แต่เราแบบแบ่งตัวไปไม่ได้แล้ว แล้วอย่างเงี้ย แล้วฝากเขาแทน อย่างเงี้ย แล้ว แล้ว แล้วเราก็เชื่อ เชื่อว่าเขาแบบ เออ น่าจะทำแทนเราได้ น่าจะแบบช่วยเราได้ อะไรอย่างเงี้ย พอไว้ใจแล้วแบบมันก็ มันก็ดีกับชีวิตมากขึ้นน่ะ เพราะว่าบางทีงานบางอย่างเราไม่สามารถแยกตัวไปได้อะ เออ
อา ครับผม อืม ครับผม ครับผม ครับ ครับผม ถูกต้องครับผม ครับ ถ้าถามผมนะครับ การไว้ใจก็คือรากฐานของมิตรภาพอะครับผม
ใช่ อือ ครับ
อา มันหมายถึงอย่างงั้นเลยนะครับ และการที่ว่า การไว้ใจในมิตรภาพน่ะครับผม อันนี้ก็จะกล้าเล่าเรื่องสำคัญ อา หรือเรื่องลับ ๆ โดยไม่ต้องกังวลว่า อีกฝ่ายหนึ่งจะเอาไปพูดต่อ
อืม อืม อืม ไม่ต้องกลัวเขาไปขายเรา อย่างงี้ใช่ไหม? <chuckles>
อา ถ้าเรา ใช่ ถ้าเกิดว่าเรา เรามีมิตรภาพที่ดีนะครับผม เราอยู่ด้วยกันพื้นฐานในการ ความจริงใจ และเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผม อันนี้นะครับ และยิ่ง น อย่าง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผม เรารู้ว่าเพื่อนจะไม่ตัดสินเราแม้ว่าเราจะพลาดหรือผิด อา เพื่อนต้องเป็นการให้กำลังใจเราก่อน แล้วก็หาวิธีแก้ไขไปร่วมกันนะครับผม แล้วก็เชื่อว่าปัญ ถ้ามีปัญหาเพื่อนจะไม่หนีไปไหนนะครับ ถ้าไม่มีความจริงใจกัน มิตรภาพ อย่างเงี้ยครับผม มันก็จะไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับผม ครับ เพราะว่าถ้า อา อ มิตรภาพที่ดีอะครับ สมมุติถ้ามันมีการไม่จริงใจกัน มันก็อาจจะเกิดการแตกแยกกันได้นะครับผม
เออ ๆ อือ อือฮึ ครับ อืม อืม ๆ จริง ๆ อืม อืม ๆ อืม ครับ อืม อืม จริงครับ ถ้า ถ้าไม่จริงใจกันบางทีมันไม่รู้ว่าจะอยู่ด้วยกันไปทำไม อะไรอย่าง งี้ อยู่ด้วยความระแวงอะ เออ ประมาณนั้นเลยนะ คือแบบ เฮ้ย แบบ "เอ๊ะ เพื่อนคนนี้แม่งจะมานั่งนินทาเราเปล่าวะ?" อะไรอย่างงี้ เวลาเราไม่อยู่ อะไรอย่างงี้นะ บาง ท บางทีเพื่อนนิสัยแบบไม่ค่อยดี ไม่ค่อยสนใจ ก็ชอบแบบมานั่งขี้อิจฉา มานั่งแบบ นั่งนินทาแบบพูดนู่นนี่นั่นใส่เราให้คนอื่นฟังอีก หรือว่าบางทีมันไปรู้อะไรเกี่ยวกับเรามา มันก็เอาเราไปขายให้เพื่อนคนอื่นฟังที่แบบไม่ค่อยสนิทกันอีก อย่างงี้ เนาะ เออ
ใช่ ครับผม ครับผม ถูกต้องครับผม อืม ครับผม ถูกต้องครับผม ผมครับ ถูกครับ ถูกต้องเลยครับผม ครับผม
อืม ๆ ครับ
ครับ แล้วเคย เคยมีช่วงที่มิตรภาพต้องเจอปัญหาไหมครับผม?